أنا باقول في ثانية هابص بس على ال على الإشعار مثلًا أو هارد على صاحبي ده أو كده يعني، فطبعًا بقى إيه؟ دقيقة بتجيب التانية، بتجيب التالتة، بالاقيني أصلًا بقى قعدت نص ساعة. بارجع بقى أقول إيه؟ لأ، خلاص بقى أنا هابدأ أذاكر تاني، أبدأ إن أنا أذاكر، أقعد 10 دقايق، فجآة ييجي إشعار تاني، فأبدأ أرجع تاني. فَtotal كل الوقت اللي أنا
امم. أيوه نَفْس الكلام برضو مش ع ما فيش ما فيش اختلاف، طَب حلّيت الموضوع ده إزاي؟ والَّا كمّلت السنين كده في الدراسة يعني؟
لأ، هو بصراحة يعني الموضوع ده أصلًا حصل معايا في تقريبًا أول سنة يا س أول سنة ونص كده، يعني أول سنة والتِرم التاني من من الجامعة. آآ فبعدها خلاص أنا بطّلت إن أنا أذاكر خالص على الموبايل أي حاجة لأ، أنا اشتريت بقى الكتب، وبقيت أشتري ملخصات، والحاجات دي اللي هو أبعد عن الموبايل خالص.
امم. أوكي. امم. أيوه فاهماك، ويعني حطيت نفسك في يعني، في منطقة إن أنتَ لأ، بقى مش هتذاكر ف على الموبايل أصلًا، خرّجت نفسك بقى من الzone دي خالص. بحيث إن أنتَ لأ، ما تقعدش بقى تتشتت بالإشعارات، أو حد بَعت لَك حاجة وعايز تعلّق له عليها والكلام ده كلّه.
آه أنا عملت كده، لأن أنا مش باقدر أمسك نفسي يعني أنا غصبٍ عنّي، لازم لو حد بعت حاجة لازم هارُد، لأن برضو أنا شخص مش باحب إن أنا إيه، آآ أعلّق مثلًا حد، ما أردش على حد، لو حد أصلًا نشر بوست مثلًا على فيسبوك وكده، لازم إن أنا أخش أعمل comment فاللي هو لأ، لأ أنا لازم أشارك. آه لازم أشارك معاهم.
امم. لازم تحط الtouch بتاعك، أيوه <laughs> أيوه، أنتَ بتحس إن إن أنتَ كده مثلًا عشان أنتَ اجتماعي مثلًا أو كده والَّا يعني الم أنتَ بتحب كده أصلًا؟